Bạn ơi, nói chung á, là, kiểu, con gái các thứ mà, mình thì lúc nào cũng bong muốn á, cái hình ảnh của bản thân á, lúc nào nó cũng rất là đẹp, lúc nào cũng rất là rạng ngời đi, thế nên á, nhiều lúc các thứ vì công việc các thứ xong rồi cũng muốn nó, gọi là, giữ tương tác trên mạng xã hội với mọi người á, thì thỉnh thoảng cũng có đăng một số những cái bức ảnh á. Nhưng mà nhiều khi á, kiểu, mọi người thấy là mọi người cũng khen, xong mình cũng thấy vui đi, nhưng mà á, nhiều lúc ấy, kiểu, mình cứ nhìn, gọi là, những cái bức ảnh á, mà mình được chụp đi, nó, kiểu, gọi là, dùng máy ảnh các thứ trông nó rất là đẹp á, nhưng mà tự nhiên đi, gọi là, mình nhìn thấy bản thân thật ở ngoài đời á, nhiều lúc á, có những cái người họ, gọi là, họ chụp trộm đi, xong rồi tự dưng mình nhìn thấy cái ảnh á, hai cái ảnh của mình ở trên mạng với cả ảnh mà họ chụp trộm ngoài đời ấy, nó quá là khác nhau. Là thật sự á, nói chung là từ những cái lần như thế á, là coi như là mình bị rất là tự tự ti luôn á, mình, kiểu, g gọi nó làm cho mình rất là, kiểu, nghi ngờ bản thân luôn, còn không biết là, kiểu, "Cái mặt của mình như này, nó thật sự là như thế à?" Thế nên là vì cái đấy là mình cũng rất là, gọi là, từ lúc đấy đi, là mình cũng rất là hạn chế mình chụp ảnh các thứ nữa, và nói chung là l lên trên mạng xã hội á, mình cũng không có, gọi là, đăng các thứ ảnh nữa các bạn ạ.
À! Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. À, à, mình hiểu rồi. Thế thì không biết là bạn thường là bạn hay đăng cái hình ảnh của bạn hay chia sẻ cuộc sống của bạn lên trên cái nền tảng nào là là thường thường xuyên nhất hay là nhiều nhất?
Nói chung á là thường thường thì mình cũng chỉ đăng ở trên Instagram thôi, tại vì chủ yếu những cái người bạn bè của mình á, họ cũng ở trên đấy. Với cả nói chung là trên Facebook các thứ thì cũng lại kết bạn với cả đồng nghiệp rồi xong rồi sếp các thứ. Nói chung là đăng ảnh lên đấy thì mình cũng khá là ngại. Mình cũng không có muốn, gọi là, chia sẻ quá nhiều về cái đời sống cá nhân của mình lên trên với cả những cái mối quan hệ mà nó nó công việc, nó xã giao á. Đó! Thì là chủ yếu thì mình cũng chỉ đăng lên các thứ với cả bạn bè thôi. Đó! Kiểu, hôm nào đi chơi, đi ăn uống các thứ với nhau vui vẻ á, thì đăng 1-2 tấm lên, gọi là, coi như có kỷ niệm thôi á bạn.
Instagram thôi à? Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì, ờ, ngoài cái việc là bạn chỉ có đăng hình ảnh lên như thế thôi, đúng không? Thì bạn không có chia sẻ thêm bất kỳ cái điều gì, hay là tạo một cái, ờ, một cái người ta gọi là hay tạo một cái, ơ, cái màu sắc hay là một cái phông bạt gì đó ở trên mạng nữa, đúng không?
<laughs> Ừ, đúng rồi, nói chung là tại vì mình thấy á, cái cuộc sống bình thường hàng ngày của mình á, nó cũng khổ lắm rồi. Mình cũng không có gì để, gọi là, muốn chia sẻ thêm á. Nói chung là lúc, à, nhiều lúc, kiểu, gọi là, suốt ngày đi làm thôi mòn mặt ra thôi, chả có gì vui cả. Thỉnh thoảng, gọi là, có cái được dịp á, được đi ăn các thứ nhà hàng trông nó đẹp đẹp một tí, đi uống ở mấy quán cà phê đẹp á, với bạn bè thì thì, gọi là, đăng lên, gọi là, có kỷ niệm thôi. Chứ còn, gọi là, đi phông bạt có tiền, có xe thì nói chung là cả cái đấy thì mình cũng không có để mà phông bạt nữa luôn á.
Đấy, đấy. Ừm. Ừm. <laughs> Ừ. Ừm. Ừm. À. À. Ừm, vậy là khi mà bạn chia sẻ hình ảnh lên như thế thì, ờ, không biết là bạn có sử dụng, ờ, ờ, cái, à, ứng dụng, ờ, chỉnh sửa hình ảnh không, để cho làm mình đẹp hơn không? Hay là bạn, à, sử dụng là bạn, à, chụp ảnh thật, hay là bạn có làm nổi bật mình thêm nhiều nhiều không chẳng hạn này, hay là trang điểm nọ kia ấy.
À, chủ yếu á, nói chung là mình thì cũng, gọi là, ảnh thì mình cũng rất là lười đi. Mình thấy là chụp ảnh xong thì cũng, gọi là, thôi cứ để đấy đi, tự dưng bây giờ mình cũng không có thích là, kiểu, bóp mặt các thứ mình vào á. Tại vì nói chung á là mình thấy là, kiểu, ôi, có có thế nào thì dùng thế nấy thôi, chứ tự dưng là, kiểu, đang đi ăn các thứ, đi chơi với bạn, đang đi ngồi với các bạn một kiểu, xong về đăng cái ảnh trông lại méo vào mặt vào, thì nó cũng không có hay. Đó! Thế nên là chủ yếu là những cái hôm, gọi là, chụp ảnh đẹp đẹp như thế đi, thì cũng, gọi là, mình cũng ăn diện hơn một chút này, mình cũng trang điểm kỹ xong rồi làm tóc cẩn thận hơn. Chung là nói chung là, chỉnh thì cũng không có quá là chỉnh nhiều á bạn. Cùng lắm là có những cái bức á, mà nó hơi bị tối, thì, gọi là, mình chỉnh sáng lên, mình chỉnh cho da cho nó hồng hào lên thôi, chứ còn, gọi là, bóp mặt các thứ thì cũng cũng là không đâu á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, rồi, ờ, mình hiểu rồi. Ờ, ờ, vậy thì không biết là bạn đã khi mà bạn đã phát hiện ra là có những cái sự khác biệt ở trên, ờ, hình ảnh mà mình bạn đăng lên hạng mạng xã hội này, và những cái hình ảnh thực mà khi mà người khác chụp, à, bạn ở ngoài, đúng không, thì, ờ, không biết là bạn đã vượt qua được cái cảm giác đó bạn đã thử cái cách nào để mà vượt qua chưa?
Ờ, nói thật đó, là mình cũng không có cả trải qua, gọi là, cái cảm giác đấy, vì không có vượt qua được đâu. Nói chung á, tại vì những cái, gọi là, mình cảm thấy á, là mình có những cái bức ảnh á, mà mỗi lần chụp ấy, mình có cảm giác là khuôn mặt mình nó biến dạng á bạn, mình cảm thấy là, kiểu, cái mặt mình á, nó không lúc nào nó giống lúc nào. Thế nên là nhiều lúc ấy, kiểu, mình nhìn thấy trong gương một kiểu, mình nhìn trên cái ảnh mà mình chụp một kiểu, mình nhìn trên ảnh người khác nó chụp một kiểu, nó khiến cho mình á, mình không biết thế nào là cái khuôn mặt thật của mình á. Và nói chung á, là từ bởi vì những cái cái cái giây phút như thế, nó làm cho mình, gọi là, tự ti đi rất là nhiều á, nên là mình cũng không có cách nào để, gọi là, giảm được cái cảm giác đấy, mà chủ yếu là mình, gọi là, mình cũng, trốn thôi. Mình, gọi là, hạn chế chụp ảnh hơn á, và mình cũng không có muốn, gọi là, đăng nhiều các thứ ảnh ở bản thân lên trên mạng xã hội nữa ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, rồi mình hiểu rồi. Ừm, à, vậy thì, à, à, nó thực ra là cái điều này nó nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cuộc sống bên ngoài của bạn, đúng không? Bạn chỉ cảm thấy, a, ơ, đau khổ một chút như thế không? Hay là nó ảnh hưởng nhiều, ờ, rất nhiều đến cái tâm trạng của bạn khi mà bạn ở bên ngoài khiến cho bạn cảm thấy tự ti quá nhiều này, bạn không có, ờ, muốn gặp người khác nữa, hay là nó hay là nó nó chỉ là một phần nào đó thôi?
Ừm, chắc là cũng, gọi là, chỉ một phần nào đấy thôi. Thì nói chung á là mình vẫn rất là vui khi được gặp gỡ bạn bè các thứ nói chuyện mà. Nhưng mà đúng như bạn nói á, thỉnh thoảng ấy, lúc mọi người cứ hay rủ, gọi là, đi chụp ảnh các thứ để đăng lên ấy, là mình rất là ngại luôn. Và những cái lúc đấy á, có khi là mình, gọi là, mình né ra chỗ khác. Xong hoặc là mình cũng chỉ bảo là kiểu: "Ê, hôm nay hôm nay trông, kiểu, trông rằng rất là xấu ấy, hay là thôi để, gọi là, tao chụp cho chúng mày thôi, còn đâu thì chúng, ờ còn đâu thì đấy, chúng mày cứ ấy thì cứ đăng thôi." Đó! Thế nên là mình cứ, kiểu, né né đi á, ờ, nhưng mà mình cũng không có muốn, gọi là, chụp ảnh các thứ nữa. Bây giờ nếu mà có có chụp á, thì là tự bản thân mình chụp này, xong rồi mình nhìn lại mình thấy OK á, thì mình thấy còn đỡ á. Chứ còn cứ để người khác chụp á, là mình không biết là mình sẽ thấy cái khuôn mặt mình nó biến dạng đi như nào nữa đâu ấy.
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. À! À. Ừm. <laughs> À, rồi. Thế thì như thế này nha, bạn nha. Mình cũng đã, ờ, rõ được cái, à, tình trạng của bạn rồi đó, cái tình huống của bạn rồi ha. Là, à, bây giờ á, đầu tiên là bạn cũng, a, nên là chấp nhận cái, ờ, sự thật đó là luôn luôn có một sự khác biệt, ờ, giữa những cái hình ảnh mà bạn đăng lên, ơ, mạng xã hội, những cái hình ảnh công khai và những cái hình ảnh đời thực. Ừm, thì bạn cũng nhìn rồi đó, bạn thấy không? Đến cái những người là những cái ngôi sao như là ngôi sao điện ảnh ấy, thì người ta cũng có những cái khoảnh khắc rực rỡ, đúng không? Huy hoàng, đúng không? Ở trên màn ảnh thì họ cũng có những cái khoảnh khắc đời thường ở như cuộc sống bình thường, bạn cũng nhìn thấy rõ rồi, đúng không? Đó, thì bây giờ cũng vậy, thì những cái điều này nó cũng đâu có gì để mà, à, khiến cho bạn phải cảm phải phải cảm thấy nó tự ti và lo lắng nhiều đó, đúng không? Ây, còn nữa nha. À, nếu như mà bạn, à, à, cảm thấy là mình không có được, ờ, thoải mái lắm khi mà mình đi chụp hình ảnh chân thực với lại mọi người khi ở ngoài ấy, thì, ờ, tại sao bạn không nghĩ đến chuyện là vậy thì, à, mình sẽ trang điểm cho mình thật là đẹp lên này, ờ, khi mà mình tham gia những cái đời thường ấy, thì mình cũng cứ, ờ, xinh đẹp và lộng lẫy hơn để khi mà mình ờ, khi mà bạn có bị lén, bị chụp ảnh ấy, thì, ờ, nó cũng sẽ được bạn. Đó, đúng không? <laughs> Gọi là mình, tính trước đi ấy. Đấy! Hoặc là nếu như mà bây giờ mà nó ảnh hưởng đến bạn như thế mà bạn cảm thấy buồn khổ quá hay là cái gì gì đó, thì thì, à, bạn hãy thử là, à, giới hạn lại cái, ờ, cái việc mà bạn sử dụng mạng xã hội, bạn chia sẻ hình ảnh lên đi. Đó, để cho bạn, à, tập trung vào thực tế một chút. Tại vì, à, nhiều khi là mình cứ, ơ, sống ảo quá thì mình cũng bị, gọi là, mình bị cuốn theo cái cái cái cái tư duy sống ảo như thế là đến lúc lại nhìn lại cái đời thực lại cảm thấy là nó nó chán, đúng không bạn? Đó, là mình khiến cho mình, ờ, bị, à, mất đi sự tự tin. Đó, thế nên là thành ra nó cũng rất không hay. Đấy, nên là bạn thử cân nhắc xem là là nó có điều gì nó phù hợp với bạn nhất nha.
À! <laughs> Ừm, đúng rồi á. <laughs> Ừm, đó. Ừm. Ờ, đúng như bạn nói á. Nói chung á, là mình cũng hiểu mà, kiểu, những cái lúc mà, gọi là, chỉn chu này, xong rồi tóc đẹp các trang điểm các thứ nó lộng lẫy, thì chắc chắn là nó cũng phải khác cái đời thường. Đó, nhưng mà chắc là á, đôi lúc á, mình vẫn, gọi là, nhiều lúc mình cũng chưa có ý thức được cái điều đấy đâu, thế nên là bây giờ cái giai đoạn này mình vẫn còn cảm thấy hơi sốc á, chắc là mình cũng phải từ từ mình vẫn phải điều chỉnh mà. Tại vì đúng như bạn nói á, cái đấy nó là sự thật mà, đâu phải lúc nào mà ai cũng, gọi là, hào nhoáng được đâu, có những cái giây phút đơn đời thường thì nó phải hơi xuề xoà hơn một tí, thì cái đấy là cũng phải chấp nhận thôi. Đó, nhưng mà chắc là mình, gọi là, cái giai đoạn này thì mình vẫn đang là mới bắt đầu phải, gọi là, chấp nhận cái sự thật đấy, thế nên là nó vẫn còn hơi còn khó khăn á. Ờ, nhưng mà á, bạn, à, kiểu, nhiều lúc ấy, kiểu, mình vẫn hay bị, gọi là, mình vẫn hay, gọi là, lướt mạng xã hội các thứ đi, tại vì nói thật với bạn luôn là cái công việc của mình á, nó cũng phải dùng các thứ mạng nhiều, và nói chung là mình cũng không thể nào mà, gọi là, né hoàn toàn được cái việc dùng mạng xã hội đấy á. Mà nhiều lúc ấy, mình cứ lên trên đấy này, mình xem á, cả những cái người TikToker này, trời ơi, mình cảm thấy họ lúc nào cũng, kiểu, trang điểm lộng lẫy xong rồi, kiểu, tóc váy xúng xính đúng rồi đó, nhiều lúc mình nhìn như thế á, kiểu, mình biết là, ừ, họ cũng, gọi là, đi sự kiện, họ cũng, gọi là, họ có cả những cái đội ngũ đằng sau ấy, thì họ chắc chắn là họ phải trông như thế rồi, nhưng mà, kiểu, một phần nào đấy trong bản thân mình á, nó vẫn cảm thấy có cái gì đấy nó hơi, gọi là, hơi buồn một chút này, nhiều lúc cũng, kiểu, hơi ghen tị với họ á, tại vì lúc nào là trông họ lúc nào cũng, kiểu, gọi là, được, gọi là, xây dựng một cái hình ảnh, nó rất là hoàn hảo và nó rất là lộng lẫy trên mạng xã hội như thế á.
Ừm. <chuckles> Ừm. <laughs> Ừm. Đó. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Đẹp quá, đúng không? <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, à, thành ra là bạn cũng, ơ, cũng bắt chước, bạn cũng muốn mình như thế, đúng không? Đấy. Đó, thì xem ra là bạn cũng, ơ, chưa đặt ra cho mình được một cái ranh giới rõ ràng, về, ờ, gọi là, những cái hình ảnh, a, ở trên, ơ, mạng và những cái, gọi là, ờ, v và những cái hình ảnh thực tế. Thì, ờ, mình nghĩ là bạn nên là, ờ, tập trung vào bản thân của bạn đi, bạn, à, tập trung vào những cái mối quan hệ và những cái hoạt động ở trong cuộc sống đời thực của bạn nha, để bạn có thể củng cố lại được giá trị của bản thân trước đã. Một khi mà bạn đã, ưm, tự tin và, à, đã có thể cân bằng được giữa cái việc là ở trên mạng và cuộc sống đời thực ấy, thì, à, khi mà mỗi khi mà bạn nhìn thấy những cái hình ảnh mà nó tuyệt vời như thế, bạn cũng sẽ không bị, ờ, lay động, bạn cũng sẽ không có bị nó làm cho bạn lung lay hay là bị, à, cảm thấy là, à, ngượng ngùng hay là phải thấy xấu hổ ki hay là tự ti ấy, kiểu như là, tự ti vì là mình không có được như thế. Đó, thì, ờ, mình cứ phải củng cố cho bản thân mình trước để, à, nắm rõ được giá trị của mình trước, đấy, thì, ờ, kh khi mà bạn đối diện với tất cả những cái mà nó hào nhoáng ở như bên ngoài ấy, thì bạn sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều, đấy. Nhưng mà cái điều cốt lõi là bạn vẫn phải là nắm rõ được là cái sự hào nhoáng nó cũng chỉ là một cái, ơ, vẻ bề ngoài thôi, đúng không? Cái vẻ bề ngoài thì nó rất là dễ, người ta, gọi là, phông phông bạt đấy, thì, ờ, đ ai ai cũng, ơ, rất là dễ để thực hiện được cái điều phông bạt đó mà bạn, quan trọng là cái giá trị đời thực của mình nó như thế nào thôi, đúng không?
Ừ. <laughs> <laughs> Ừm, đúng rồi á. Mình cảm thấy nó cũng như bạn nói á, nó cũng có nhiều vụ mà, họ lên trên mạng xong họ rất là lấp lánh, xong đó là rất là, kiểu, đẹp đi, xong ở ngoài đời á, nhiều người cũng phản ánh là họ không có như thế đâu. Nói chung là mình cũng hiểu á, cũng cùng một phần là nói chung là lên mạng xã hội thì ai cũng muốn bản thân đẹp thôi, cũng không có gì sai cả đấy, nhưng mà đúng như bạn nói á, nói chung là mình cảm thấy là mình cũng chưa có hoàn toàn tự tin về cái ngoại hình của bản thân đâu. Nên là có khi á mình cũng vẫn phải dành một thời gian á, gọi là, ngồi lại này, xong cũng ngồi trò chuyện với bản thân đi, chứ còn, gọi là, nếu mà cứ cứ để cái tình trạng này, gọi là, tiếp diễn á, mình nghĩ có khi là không bao giờ mình ra ngoài mình chụp ảnh nữa luôn ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ôi, trời ơi! Ờ, nếu mà cái điều này thì nó sẽ sẽ, ơ, rất là khó xử với bạn, nó cũng không có hay nha. Nếu mà bạn cảm thấy nặng nề như thế thì bạn có thể là hãy thử, ờ, cân nhắc đến việc là nói chuyện với những cái, ơ, người mà chuyên gia để họ có thể hỗ trợ cho bạn về tâm lý, hoặc là những cái người mà bạn cảm thấy tin cậy ấy nha, để mà nhận được những cái lời khuyên mà vượt qua cái giai đoạn mà, à, khó khăn nặng nề nhất đang, a, đang, a, gọi là, gay cấn như thế này nhá.
Ồ! mình nghĩ là cũng vậy thôi, chứ còn nói chung là cái cảm giác này nó cũng, gọi là, đeo bám mình một thời gian khá là dài, nhưng mà như bạn nói á, mình cũng cố gắng, gọi là, thử thôi. Mình cũng phải biết là cái thế giới ảo á, nó rất là khác cái thế giới thực. Thế nên là mình cũng dần dần, mình nghĩ là cũng phải học cái cách chấp nhận thôi, đấy là không phải là cái gì nó cũng gọi là hào nhoáng được như thế. Đó, và nghĩ là mình lâu dài á, mình cũng phải cố gắng, gọi là, cho cảm làm cho bản thân cảm thấy nó rất là tích cực hơn thôi. Đó. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên hữu ích này nha!
Ừm. Ừm Ừm. Ừm. Đấy. Đó, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, không có gì, chào bạn nha.